Okay, dann lass uns doch mal fangen wir mal mit dem beruflichen Problem an. Hast du da so 'ne konkrete F Szene vor Augen, wo du sagtest: „Ja, da hatte ich 'ne Situation, da habe ich jemandem gegenüber Grenzen setzen müssen und, ja, bin dann gut oder vielleicht auch schlecht damit umgegangen.“ Wie wie lief das denn? Worum ging's da überhaupt?
Ja. Ja, garantiert. <giggles> Ja, das war damals, ne, i im im Job, als ich noch, äh, wirklich im Büro tätig war. Ähm, da war das Problem, dass ich immer so 'n bisschen, ähm, der war, ne, auf dem die ganzen Arbeiten abgelagert wurden, ne? Also grade die Sachen, die dann auch wirklich keinen Spaß machen und, äh, so 'n bisschen zeitintensiv wurden, die wurden mir dann immer von Vorgesetzten grade gegeben, ne? Und da i ich w war so <chuckles> ja, genau. Ich war relativ neu, genau und, ähm und ich glaube, jemand, der dann auch am Anfang relativ viel „Ja“ gesagt hat, ne, natürlich, man möchte sich beweisen in den Firmen, ne, und und macht dann so 'n bisschen 200 %, ne? Ähm, aber merkt man natürlich schnell, dass, ne, die ganze Qualität darunter leidet und auch so selber, ne? Ich hatte gar keine so Work-Life-Balance zu der Zeit, ne, weil ich immer mir alles mit nach Hause genommen habe auch.
Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Ja, wie kam das? Jüngster, Neuester, Bester? Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Oh, ist natürlich nicht gut. Das ist überhaupt nicht gesund.
Mhm.
Über was für 'n Zeitraum reden wir, w w wo das so lief?
Ähm, so gut, ich würde sagen, so, hm, 4 bis 6 Monate war das dann schon so, dass es echt aktiv und, äh, wirklich reingeknallt hat, ne? Also, dann habe ich das auch wirklich so 'n bisschen in meiner in meiner mentalen Verfassung gespürt, ne, weil ich dann wirklich auch, ähm, ja ich hatte ich habe da nicht mehr so die Zeit gehabt, irgendwas zu gucken, ne, sondern habe wirklich so durch die Projekte geackert, ne, und immer wirklich das gemacht, was man mir so gesagt hat, ne? Eben weil, ne ich ich finde immer so Taten sch sagen mehr als 1.000 Worte, ne, deswegen wollte ich ja wirklich auch 'n bisschen reinknall ja, genau. Ja.
Oah. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, natürlich. Ja, na ja, ja. Ja gut, aber 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate Vollgas geben und, ja, im Prinzip o über dem Limit zu fahren, das kann nicht wirklich gut gehen, ne? Das ist irgendwo muss man dann ja, und dann, wie hast du's dann gemacht? Wa mit wem hast du überhaupt gesprochen?